Ừm, bạn ơi, không biết là dạo gần đây bạn có đi xem một cái show trình diễn nào mà nó trực tiếp không nhỉ?
À, có chứ. À, mình vừa trở về từ, à, concert, tức là đại nhạc hội của, à, ca sĩ G-Dragon hay Việt Nam mình hay gọi thân thuộc là anh Long á.
À. <chuckles> Ờ, vậy là mình biết nghệ sĩ này nha. Ồ! Ê, thế thì, ờ, cảm xúc của bạn ra sao khi mà lần đầu tiên bạn, à, được tham gia một cái, ơ, buổi trình diễn trực tiếp như vậy?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Chà, mình nghĩ đó là một cái trải nghiệm rất là khó quên với mình á. Ờ, bởi vì sô cũng vừa mới kết thúc hồi tuần trước. Và, à, thực sự thì mình phải di chuyển ra Hà Nội để đi xem, tại vì lần này anh ấy về Việt Nam là anh ấy diễn ở Hà Nội, mà mình thì mình hông có sinh sống tại Hà Nội. Thì, à
Ừm, ra vậy á. Ồ. À, vậy là bạn phải, ờ, đặt máy bay bay từ Nam ra Bắc, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi, xong rồi thật sự thì cũng hông phải diễn ở Hà Nội đâu. Anh ấy diễn ở Hưng Yên, thì ra Hà Nội xong rồi mình phải bắt xe xuống Hưng Yên mình mới xem được đó bạn, ừ.
Ồ, vậy hả? Ồ! Ôi trời! Ủa, mình tưởng là ở Hà Nội luôn chứ nhỉ? Ừm, lại phải nhắt xe đến Hưng Yên, xa quá đi ờ.
À. Ừm, đúng rồi, tức là, à, cái sô diễn này là do Vin, à, Vingroup tổ chức. Thì Vingroup hiện tại họ đang có, ờ, một cái, ưm, khu, gọi là, à, một cái phức hợp á, ở tại, à, Hưng Yên. Nó gọi là Vinhomes Ocean Park, nó là một khu dân cư cũng như là một cái khu giải trí đô thị mới của Vin vừa đầu tư vào Hưng Yên. Thật ra nói xa nhưng mà mình cảm thấy đi từ Hà Nội xuống đó chắc tầm khoảng 1 tiếng hay 1,5 tiếng gì thôi à, cũng không xa lắm đâu.
Ồ. À. À. Cũng không xa, đúng không? Bạn đi bằng cái gì để di chuyển đến đó nếu khi mà bạn đến á? Ờ.
Ừm. À, ừm, thật sự thì khi mà mình tham gia cái buổi hòa nhạc này mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều từ phương tiện di chuyển. Thì cuối cùng là mình, à, đã tìm ra được một cái đường xuống dưới Hưng Yên mà chi phí hợp lý nhất, nó chính là đi bằng xe bus của Vin luôn, đó là Vinbus. Ừ.
Ừm. À, ơ, thế thì đúng rồi. Ê, không th cũng khá là tiện nha. Nếu mà do cái, ơ, buổi, ờ, hòa nhạc, một cái buổi concert đấy mà được tổ chức bởi Vin thì chắc chắn là Vin cũng phải có những cái phương pháp, <chuckles> ờ, những cái cách mà để cho mọi người đi di chuyển đến Hưng Yên, đúng không? Ừm, thế thì hồi đấy là bạn đi là bạn đi một mình hay là bạn đi cùng với bạn bè của bạn á?
Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. À, mình đi cùng với một cô bạn của mình ra Hà Nội nhưng mà cô bạn của mình lại không có đi xem sô. Nên mình hông biết là có tính là đi chung hông nữa? Tại vì mình đi xem sô mình đi một mình. Cô bạn mình thì hông có hâm mộ anh anh G-Dragon nhiều lắm nên cô ấy đi ra Hà Nội chơi thôi, còn mình thì đi vừa ra chơi, vừa đi xem sô luôn.
Ồ, vậy hả? <laughs> À, tính ra À, nghĩa là bạn kết hợp <chuckles> xem show với cả đi chơi, đi du lịch ở Hà Nội luôn, đúng không? <chuckles> Ồ, thế thì chính ra buổi hôm đấy là bạn sẽ đi một mình. Ừm.
Ừm. Đúng rồi đó. Thì cái Ừm, tức là cái chiều đi á thì mình sẽ đi VinBus, nó rất là tiện. Thật ra là, ờ, đi ph vin xe bus của Vinbus là miễn phí nha, hông có tốn phí gì hết. Ờ, và Vin sẽ chạy trong những cái khu nội đô của Vin tức là, à, Ocean Park 1, Ocean Park 2, Ocean Park 3 vậy là Vin đều chở từ Hà Nội xuống và chở ngược từ Hưng Yên lên. Nhưng mà cái chuyến về á thì mình hông có về bằng Vinbus được tại nó rất là đông đó bạn. Cái quy mô của cái sô á, à, 1 đêm diễn là quy mô là tới 50.000 người. Nên là lúc về đó là cái số lượng người khủng như vậy tràn ra thì rất là khó để mà là có một cái chỗ ngồi trên xe hay là có chỗ đứng trên xe. Nên mình đã quyết định là chuyến về á là mình đặt một cái bên dịch vụ. Mình đặt một cái bên dịch vụ, ờ, người ta ghép xe đó, thì xe 16 chỗ người ta sẽ ghép 16 người lên một cái xe đó mà người ta chở về và người ta bán ghế từng từng ghế, từng ghế thì mình mua cái ghế về để mình về cho nó tiện.
Đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi. <chuckles> Ừm, đông ghê. Bạn đi bằng gì? À. À. Ừ. Ờ, nhưng mà bạn lại đi lúc về là bạn đi cùng, ờ, với người với những người cùng xem show với bạn, hay là bạn đi cùng với người khác vậy?
Đúng rồi, mình đi chung với lại những bạn h fan hâm mộ của ca sĩ G-Dragon luôn, tức là tụi mình gọi nhau, à, trong cái fandom á, mọi người gọi nhau là FAM.
À. À, thế thì chứng tỏ là bạn, ờ, đến đấy là bạn cũng đã tìm được những người bạn bè cùng fan hâm mộ với nghệ sĩ cùng với bạn, đúng hông? <chuckles> Không phải bạn thêm một mình, tính ra không phải mình đâu. <chuckles>
Ừm, tên riêng. Đúng rồi đó. Ừm, mình ừm. Đúng rồi. Khi mà mình đến á thì mình rất là ngạc nhiên, là ở co cái buổi hòa nhạc có rất là nhiều fan giống mình, rất là nhiều lứa tuổi luôn. Tức là có những anh chị lớn tuổi hơn mình nhiều nhưng họ vẫn hâm mộ, bởi vì nhóm nhạc BigBang đã có từ tầm 2007, 2008 rồi, tầm mười mấy năm về trước rồi á bạn. Thành ra là, ờ, có những cái người người ta đã hâm mộ từ cái thời gian đó rồi và tới tận bây giờ, thì trong đó cũng có mình. Đúng rồi. Ừm.
Ừm. À. À. Nhiều anh chị nữa. Ồ, <chuckles> thế thì bạn, ờ, bạn thấy bạn là thuộc nhóm, ơ, nhóm người xem nào? Người xem trẻ hay là người xem, ơ, anh chị? <chuckles>
À, đối với mình thì về tuổi của mình thì mình chắc chắn là nhỏ hơn các anh chị rồi, nên là, à, mình sẽ xếp mình vào người xem trẻ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái sự, ờm, yêu thích nghệ sĩ cũng như sự hâm mộ của mình chắc hổng thua kém các anh chị đâu. Và, ừ, về những cái cảm giác mà mình không bao giờ quên được khi mình xem, à, một cái show trực tiếp, là, ờ, tất cả các fan, không kể lứa tuổi, không kể, ờ, giới tính, mọi người giống như là một vậy đó. 50.000 người nhưng mà chỉ là một một cái, a, nhịp đập thôi, một mọi người hòa vào nhau hết. Ừm.
À. <chuckles> <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. À. Ồ, nghe hay ghê! Ồ, nghe cảm thấy rất là hào hứng, rồi, kiểu như là, khi mà bạn bước vào đấy, bạn đã cảm nhận được cái sự đồng lòng, kiểu, cảm giác như là ai cũng hướng về một phía. <chuckles> Cảm thấy rất là vui khi có gặp được những cái người có đùng cùng một cái sở thích của mình như vậy, đúng không? Thế thì bạn, à, có thấy sự khác biệt lớn nhất giữa xem một cái show trực tiếp như vậy và xem, ờ, và cái việc mà bạn xem qua màn hình là gì không?
Đúng rồi đó. Chính xác luôn. Ờ, chắc chắn khi mà bạn xem trực tiếp á thì cái không khí nó sẽ khác rất là nhiều. Sau khi mình trải nghiệm cả hai thì mình mới nhìn ra được là cái không khí ở sân vận động nó rất là hừng hực. Có thể là bạn ngồi xa cái cái cái cái cái sân khấu hoặc là bạn ngồi gần, nhưng cái không khí nó rất là khủng khiếp, mình không thể nào tả bằng lời được. Tức là ở trong đó đúng rồi, ở trong đó nó có cả như mình nói đó vài ngàn tới vài chục ngàn người và mọi người hát, mọi người nhảy, mọi người hòa chung với nghệ sĩ và cái âm thanh cũng như cái ánh sáng và cái sự trình diễn sân khấu nó rất là khác so với việc mà bạn xem qua màn hình. Đương nhiên bạn xem qua m màn hình bây giờ thì các công cụ hiện đại như camera mời mới gì đấy thì họ quay cũng rất là cận, thậm chí còn thấy là lỗ chân lông hay là mụn của nghệ sĩ nữa. Nhưng mà ừm, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái cảm xúc á, nó không thể nào bằng ở sân vận động được bạn, mình không thể nào diễn tả bằng lời được, ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. <laughs> Khủng khiếp. <chuckles> Ừm, đông thật đấy. Ừm. <laughs> Rất là rõ nét, đúng không? Ừm. Ừm. Đó, thì mình nghĩ là đó chính là cái cảm xúc đồng lòng <chuckles> của bạn, đúng không? Kiểu như là, có những người xung quanh đều cổ vũ đều chung một nhịp đập với cái nghệ sĩ đấy, kiểu như là đều chung hòa chung với không khí đấy. Ừ, cảm giác đấy chắc chắn là sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Tức là bạn có thể cảm nhận được từ, ờ, những cái, ơ, tiếng, hà những cái như âm thanh đi ha, là mọi người hòa chung mọi người hát. Tức là khi mà nghệ sĩ ở show trực tiếp họ diễn, họ biết là ở dưới là các fan luôn luôn thuộc âm nhạc của họ, có những lúc họ ngưng lại để cho các fan hát, tức là bạn ấn tượng vài chục ngàn người nhưng mà hát cùng với nhau. Đúng rồi, nó một cái cảm giác rất khác mà ở nhà bạn không thể nào có được, cũng như là cái hiệu ứng như là các nghệ sĩ K-pop họ có lightstick á, là que phát sáng. Thì, ừ, bạn có thể tưởng tượng là nguyên một cái sân vận động đó có như là một cái bầu trời mà nó đầy sao vậy đó, tại vì tất cả các que sáng, các lightstick của các fan đều chớp rất là đẹp và nó chớp theo nhạc nha bạn, tức là nhạc tới đâu là phải cái cái que đó nó chớp tới đó đó.
<laughs> Đúng rồi. À. Đồng thanh nhất. Rất là đặc biệt. Ừm. À. Ờ, nghe hay ghê. <chuckles> Ồ, vậy hả? Nghĩa là cái que nó có cái tính năng tự động gì đó để nó có thể cảm được nhạc hả? Hay là có cái gì ồ!
Ừm. Đúng rồi, tức là ở trong cái show trực tiếp ấy là, ờ, các cái que lightstick mà bạn mua chính hãng nha, bạn phải mua que chính hãng của của bên ekip bán á, thì họ sẽ điều khiển một cái hệ thống điều khiển trung tâm, khi mà nghệ sĩ hát bài nhạc, thì lightstick nó sẽ đổi màu và nó nhấp nháy, rất là đẹp. Ờ, đã từng có những cái trường hợp là các nghệ sĩ chỉ tay vào một cái khu vực khán đài nào đó thì nguyên cái cục màu đó sáng rực lên, giống như là, bạn giống như bạn có thể hô mưa gọi gió, bạn cảm giác khi mà bạn quay video lại bạn xem với những cái cảnh đó, bạn rất có cảm giác cái người nghệ sĩ giống như họ đang hô mưa gọi gió vậy đó, tại vì họ chỉ vào đâu là chỗ đó sáng, ừm.
À, đúng rồi. Ồ, nghe hay ghê! Ồ! Wow! Ồ! Trời ơi, đúng là công nghệ nó khiến cho cái việc mà xem show nó ngày càng trở nên thú vị và đặc biệt hơn, đúng hông? <chuckles> Ồ! Nghe hay ghê ta! Mình cũng chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác mà đi xem show mà có cái, ờ, lightstick mà, kiểu, những cái dàn biểu diễn ánh sáng nó đẹp như vậy á. Thì không biết là bạn có thấy như là, ờ, khi mà đến đấy xem ấy thì cái việc mà cảm nhận âm thanh đi, âm nói về âm thanh đi, nói về, ờ, cách là nghệ sĩ biểu diễn đi, thì bạn thấy chất lượng âm thanh và, ờ, chất lượng âm nhạc nó thư như thế nào so với khi mà bạn xem ở nhà?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Chắc chắn là nó như mình nói đó, nó sẽ khuếch đại, và nó làm cho bạn, như mình nói nãy, là hừng hực rất là nhiều. Tại vì âm thanh lớn nè, ờ, rồi, à, những cái tiếng hú hét của những bạn fan xung quanh, thậm chí mình cũng hú hét nữa. Rồi, à, đó, rồi những cái tiếng vỗ tay, những cái tiếng mà, ừm, reo hò từ mọi người nó rất là phấn khích. Tức là khi bạn ở nhà thì bạn chỉ nghe được những cái đó qua cái loa thôi, tức là họ cũng thu lại những cái tiếng ha à, ờ, cổ vũ, những cái tiếng, ờ, ừm, ờ, hâm mộ từ các fan, nhưng mà nó không thể nào bằng cái trải nghiệm bạn trực tiếp ngồi ở đó, bạn trực tiếp là người đóng góp vào cái buổi hòa nhạc đó. Nó rất khác rất là nhiều.
Ừm. <chuckles> <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Khi mà bạn ở đấy rồi thì bạn có thể có một cái cảm xúc rất là khác biệt so với khi mà bạn ở nhà, đúng hông? Thế thì có một cái vấn đề rất là muôn thuở của những người đi xem show, như là, ờ, liệu mà khi mà đến xem thì bạn có thấy thích hơn không, khi mà ở cạnh với những người bạn, ờ, những người xem cùng mình ấy, mà họ hét rất là to, và họ, ờ, hét có thể, á, à, l lấn át đi cái tiếng khác giọng hát của nghệ sĩ á, thì bạn cảm thấy cái việc đó như thế nào ấy bạn? <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ờ. Mình may mắn là hôm bữa mình đi thì các bạn xung quanh cũng đều là những fan rất là văn minh và lịch sự. Mọi người, à, không có đến mức mà chắn tầm nhìn, tức là có m một số fan, một số người họ có phần là chưa có ý thức lắm, tức là, ờ, khi mà ngồi khu vực khán đài thì họ đứng lên, họ che mất cái người ngồi phía sau. Thì, à, cộng đồng fan của G-Dragon, mọi người rất là văn minh, mọi người mới bảo nhau là không có nên làm như vậy, để để kh tránh khuất tầm nhìn của người ngồi sau, cũng như là cũng không có nên quá ồn ào. Thì thật ra thực sự nha, âm thanh của một người phát ra không thể nào to hơn là loa sân vận động được bạn. Loa phân vận động nói thật là rất là to, nó có thể át được tiếng la của những bạn xung quanh ấy.
À. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ. Vậy là may mắn rồi. Nếu như mà bạn, ờ, bạn, ờ, bạn có ha nếu mà cái lúc đấy thì bạn không biết là bạn có dùng máy điện thoại hay dùng cái công cụ gì để bạn quay chụp không?
Ừm. Có chứ, mình có rất là nhiều video quay chụp, cũng như là, à, mặc dù đi một mình nhưng mà mình nhờ được các bạn, à, FAM, tụi mình gọi nhau là FAM, là fan hâm mộ của G-Dragon á, chụp hình cho nhau, thì mình có nhờ mấy bạn mình cũng hông quen. Ừ, tức là mình hông quen mọi người đâu, mình đi một mình mà, nhưng mà trước lạ sau quen, cùng là fan giống nhau, cùng hâm mộ một người, thì mọi người rất là vui vẻ, hòa đồng, rồi có chụp ảnh cho mình. Cũng như là có mình có nhìn thấy nhiều bạn là mấy bạn ấy khóc luôn ấy, tại vì à, đúng rồi, tức là các bạn ấy được nhìn cái người nghệ sĩ các bạn ấy hâm mộ ngoài đời thật. Mình thì mình chưa đến mức khóc, nhưng mà mình hiểu được cái cảm giác đó. Tức là khi mà mình gặp được một người mà mình đã thích từ rất là lâu á, và mình có thể nhìn thấy họ ở ngoài, thở chung một bầu không khí với họ, cảm xúc, cái sự xúc động nó sẽ dâng trào.
Ừm. <laughs> À, dễ thương ghê. Ừm. Ừm. Ồ, cảm động à? <chuckles> Ừm. Ừm, ừm, mình Đúng rồi, mình đoán là là những cái người khóc á là chắc chắn là những cái đàn anh đàn chị mà đã theo dõi G-Dragon rất là lâu về trước rồi. <laughs> Cảm xúc rất là, ừm, tự hào và, kiểu, cảm thấy may mắn khi mà được gặp nghệ sĩ yêu thích của mình, đúng không? Ừm. Thế thì, ờ, khi đó thì sau cái buổi biểu diễn đấy thì bạn sẽ có những cái cảm xúc gì? Kiểu, để lại cho bạn những cái cảm xúc gì á?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đối với mình thì một trong những điều mà để lại cho mình đó chính là, à, mình đã theo dõi anh ấy cũng khá là lâu và bản thân mình thì mình hâm mộ anh ấy bởi vì tài năng. Bởi vì G-Dragon, ờ, như nhiều người nhìn vào á nha, nhiều người mà người ta không thích K-pop, người ta không theo dõi nhiều, người ta sẽ thắc mắc: "Ủa anh này đâu có đẹp trai?" Kiểu như oppa này trông không có thể, ừm, ừm gọi là, ngời ngời như một số oppa khác á, kiểu, từ thân mật mà bên bên, ừm, mọi người hay gọi cho các anh Hàn Quốc là oppa ấy. Ừ, anh này trông cũng bình thường mà đâu có gì đẹp trai ngời ngời như một số nghệ sĩ khác đâu mà mọi người hâm mộ dữ vậy? Đúng là như vậy, anh ấy hông có cái vẻ bề ngoài, gọi là, bóng bẩy với một số người khác nhưng tài năng của anh ấy thì hông phủ nhận được. Ừm, ừm, ngoài ra là
Ừm. À, đúng rồi. <chuckles> À. Á. Ừm. À, vậy a? Ừm, nghĩa là bạn sẽ cảm thấy trân trọng với tài năng của người ta hơn là cái vẻ bề ngoài. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ra thì, à, mình cũng rất là tôn trọng các bạn fan hâm mộ trong fandom của nghệ sĩ G-Dragon, rồi nghe chính bản thân mình cũng nằm trong fandom là các bạn là một, ờ, ờ, đội ngũ fandom rất là lịch sự văn minh. Cũng như là mọi người, ờ, khi về á là còn kêu gọi nhau dọn dẹp rác á tại khu vực mình ngồi để tránh là ra về thì rác thải nó bừa bãi á bạn, cũng như là, ờ, cái cái cái sân khấu nó được dàn dựng rất là công phu tỉ mỉ, từ ánh sáng, từ, ờ, âm thanh, đúng rồi, từ cái sự sắp đặt biên kịch kịch bản, tất cả mọi thứ biên đạo, vũ đạo, mọi thứ đều hoàn hảo hết.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đẹp, đúng không? Ừm, ừm, ừm, nghe rất là, ừm, đặc biệt, đúng không? Thì bạn đã có trải nghiệm rất là tốt rồi. Thì không biết là, ờ, để có được cái trải nghiệm, ừm, lúc đó thì không biết bạn có phải hy sinh một điều gì đó không, hay là bạn có phải, ờ, từ bỏ một cái công việc gì đó của bạn để có thể đặt vé lên, ơ, Hà Nội để xem hông?
Ừm. Ừm. Ờ, thực sự thì mình chỉ có xin nghỉ 1 ngày thôi, tại vì mình cũng đi ngắn ngày. Mình mục đích của mình khi đi là chủ yếu là để xem show diễn trực tiếp của anh G-Dragon nên là mình chỉ xin nghỉ 1 ngày thôi. Nhưng mà thực sự thì, ờ, cái chuyến đi này của mình ra Hà Nội nó cũng có một vài cái sự trục trặc nhỏ nhỏ nhưng mà mình nghĩ mọi thứ là xứng đáng. Bởi vì, ờ, bỏ qua hết tất cả những cái trục trặc đấy thì cái việc mà mình được nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời, được hát những cái bài hát mà mình đã hát từ mười mấy năm về trước rồi ấy, thì không có gì có thể so sánh được với những cái điều đó. Nên là những cái trục trặc nhỏ nhỏ đối mình nó cũng không là gì hết.
À. Ừm. À! Xứng đáng luôn! <chuckles> Ừm. Ừm, nghe cảm giác như là bạn đã cảm thấy như là cái buổi biểu diễn đó thật sự là rất xứng đáng với bạn, đúng không? Rất xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra này, với những cái khó khăn mà bạn đã trải qua này nó không là gì với những trải nghiệm của bạn, đúng không? <chuckles> Ừm, có vẻ bạn rất là vui.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Và, ừm ừm, và mình có biết được một thông tin là năm sau, à, nhóm Big Bang, tức là anh ấy trong nhóm Big Bang, đúng hông? Thì năm sau nhóm Big Bang sẽ tái hợp và có khả năng là sẽ đến Việt Nam trình diễn thì chưa chưa biết là có thật hay không nha, ờ, đây là chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà mình đã mong chờ rồi. Thật sự nếu mà có diễn, chắc chắn là sẽ đi một lần nữa, tại vì lần này là không phải chỉ một mình G-Dragon mà là cả nhóm Big Bang thì chắc chắn là mình phải có mặt. Ừm.
Ồ! À. Wow! Ừm. Vậy <chuckles> Ờ, vậy Ờ. Nếu thế thì bây giờ bạn, à, cần phải chuẩn bị rất là kỹ, đúng hông? Bạn có cái kế hoạch gì cho những cái buổi concert như vậy trong tương lai không? <chuckles>
Đúng rồi. À, đối với mình khi mà xem show trực tiếp đó là một trải nghiệm không bao giờ quên, cũng như đó là một trải nghiệm rất là khác nên là, à, nếu mà có những cái show trình diễn tiếp theo của những nghệ sĩ mình yêu thích á thì chắc chắn mình sẽ tham gia. Ờ, mình nghĩ rằng là đó là một trong những cái điều, ờ, mà để cho bản thân mỗi người, con người, bản chân chính mình á, giống như là, một cái sự giải tỏa, ờ, về tinh thần, cũng như là giải trí mà nó rất là xứng đáng ấy.
Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, xứng đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Ồ, nghe bạn kể rất là hay và đấy cũng là một đấy cũng là một cái sở thích rất là, ừm, rất là thú vị của ừm, đúng rồi. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ câu chuyện đi xem show trực tiếp của bạn nha. Mình cảm thấy rất là vui.
Ừm. Ừm. Ừm, lành mạnh. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất là nhiều đã lắng nghe câu chuyện của mình nha. Chào bạn.